Ну что, и то что действительно, что любая какая-то ситуация, там, пакостная, нелепая, глупая, а, которая не нравится тебе, то лучше, конечно, ее заканчивать по-доброму. По-доброму, и не обижаться, э, и не злиться, и действительно сохранять вот эту вот, ну, дружбу назовем, да, если уж по сюжету.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм, ну то есть, а, а, судя по всему, образ "Леопольда" как-то повлиял и на твои взгляды в дальнейшем, я правильно понимаю?
Мгм. О, ну это, скорее всего, да, когда я уже стала сама родителем, когда у меня появились свои дети, то, конечно, я уже, вот, всё-таки, начала по-другому на это всё смотреть и выносить свои выводы.
Ага. Ну, то есть твои дети тоже смотрели этот мультфильм?
Да, да, показывала, да.
Ага. Ага. А вы с ними как-то его обсуждали или, ну, просто вместе смотрели?
А началось всё с того, что я просто когда-то им начала говорить такую фразу что: "Так, ребята", у меня двое детей просто. Я говорила: "Так, ребята, давайте жить дружно". И вот, там я раз говорю, там, 2 говорю, да, и они: "Мама, а почему ты постоянно это всё говоришь?" Я говорю: "Так, слушайте, ну есть же такой мультик, вообще откуда-то эта фраза взялась. Щас я вам покажу и расскажу". <chuckles> От.
Ага. О, какая, как мило. Мгм. Так.
Мгм, поэтому вот так вот и
Но, посмотрели, но, <chuckles> они поняли, да?
Посмотрели, да, поняли, да, всё как бы разобрались, и поняли, откуда у мамы взялась эта, всё-таки, фраза и почему мама всё время так говорит. И, э, провели, м, аналогию, да. Вот, всё-таки у меня старшая дочка, она уже более, а, ну так, осведомлённая, наверно, да, уже может, э, м, обсудить сюжет, вот. И да, вот, она говорит: "Ага, я теперь поняла, почему. То есть мы, вот это, как эти мыши, да, вот, э, то есть такие тоже, там, хитрые, вот так что-то там придумываем, ссоримся?"
Мгм. Так. <laughs> Ага.